Ừm, thì những cái người bạn của mình thì bản chất là họ cũng đã có một số cái kinh nghiệm đi làm trước đó rồi, thì họ cũng chia sẻ thêm, ừm, nhiều góc nhìn để cho mà mình có thể, ừm, có những cái chủ đề luận văn tốt hơn. Và họ cũng chia sẻ là làm cách nào mà chúng ta có thể, ừm, thu thập dữ liệu, hay là, ừm, viết một bài luận văn hoàn chỉnh và chúng ta sẽ cần những cái thông tin này, rồi thông tin nọ để mà có thể đưa ra, ừm, <chuckles> vâng.
À, hay ha. Ờ. Ồ. Ừ, hay quá! Ờ, thế là họ cũng, gọi là, đưa ra cho bạn những cái hướng dẫn nhất định, đúng không? Thế là họ có có biết là họ có giúp cho bạn về những cái, kiểu, công cụ, ví dụ như là nếu mà bạn muốn tìm kiến thức thì là bạn sẽ phải lên đâu, hay là bạn sẽ phải dùng những cái công cụ nào để giúp cho cái quá trình mà viết luận văn và làm bài tập của bạn nó được hiệu quả hơn ấy, thì không biết là họ có chia sẻ những cái thông tin đấy không?

Ừm, có chứ. Thì hồi đấy thì, ừm, mình thấy, kiểu, đi lên trường cũng hơi bất tiện, ừm, bởi vì trường thì cách tầm 5 cây, mà nếu mà bắt bus lên trường thì, kiểu, khu của mình thì, ừm, bus nó khá là ít ấy. Cho nên là mình toàn phải mất khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng mới lên được đến trường.
Ờ. Ừ. Ồ, mất thời gian ha. Ừ, xong rồi sao?
Ừm, cho nên là mình quyết định là lúc đấy thì có một anh, anh đấy về Việt Nam, cho nên là anh đấy có một cái đàn organ thì mình có mua lại từ anh ấy xong rồi mình để ở ừm, ừm, mình để ở nhà mình chơi. Đấy, thì mỗi khi mà mình cảm thấy áp lực thì mình cứ lấy chơi đàn thôi.
<laughs> Ừm. Ồ, thì là bạn có cảm thấy là cái thời gian mà bạn dành để, gọi là, ờ, thực hiện cái việc chơi đàn, kiểu giống như là một cái sở thích, một cái hobby, một cái, a, thói quen mà sẽ, gọi là, giúp giải tỏa căng thẳng ấy. Thì bạn thấy là cái cái việc mà bạn làm như thế nó có cải thiện cái chất lượng học tập của bạn không? Cái trải nghiệm học tập của bạn không?